Ah! Cute naman. Sa'kin sa'kin like ang laki-laki na talaga ng dogs ko, ah, Huskies. Meron akong 5 tapos may 3 pusa. <laughs> Oo, so, alam mo ba like siguro din yung mga ano, yung mga neighbors ko, nak natatakot silang pumasok sa bahay kasi ang laki-laki rin ng mga aso ko. <chuckles>
Mm. Ay, grabe, 5. Nakakaano, nakabilib. Ini-imagine ko pa lang siguro sobrang sobrang ano ng ano niyo, sobrang gulo ng bahay. Hindi naman gulo, pero alam niyo yun pa nga lang 2 maliit kong aso naguguluhan na ako. Pa'no pa kaya kung 5 Husky ang lalaki, 'di ba?
Ingay. Ah, okey.